Uyku düzenine dikkat ediyor musun? Yani, bir uyku düzenim var diyebiliyor musun? Öyle sorayım.
Eee, evet, eee, uyku düzenim var diyebilirim. Emm, benim için önemli bir şey. Eee, belki daha genç yaşlarımda buna çok önem vermiyordum ama bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu aslında, eee, son yıllarda daha iyi anlıyorum. Emm, inanılmaz çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum bu uyku düzeninin. Yani, insanın mental sağlığına kadar etki ettiğini düşünüyorum hatta.
I hı. I hı. Hımm. Doğru. I hı. Kesinlikle. Peki, hani, "Öncesinde çok dikkat etmiyorum." dedin aslında. Sonrasında etkilerini gördüğün oldu mu günlük hayatında, yani, o yüzden mi mesela dikkat etmeye başladın?
Tabii, yani, özellikle, emm, çalışmaya başladığım dönemlerde, böyle, 3 saatlik uykuyla gittiğim, eee, dönemler vardı bazen. Eee, işte, hatta, ımm, gece dışarı çıktıysam 2 saat de oluyordu bu, işte, alkol alımı falan. Eee, gerçek anlamda çok sıkıntılar yaşıyordum, hani, gün içinde. Böyle, 3.00'ten sonra, özellikle öğlen yemeğini yedikten sonra o verimim çok düşüyordu, işte, bir şeyler atlayabiliyordum. Emm, daha çok stresli oluyordum iş yerinde. Ya, öyle bir durumlar yaşadım ve, emm, hani, bu aslında sadece işe de değil, bir sürü şeye etki ediyor hayatı insanın hayatında, yani. Emm, böyle, gidip i mesela diyelim ki çalışmadığım dönemlerde bunu yaptığım zaman, emm Üniversite dönemlerinde de oldu bu bana hatta, böyle, bir ara, ımm, ev arkadaşlarımdan dolayı sabahladığım dönemler de oluyordu. Emm, yani, sabah saat 6.00'da yatıyordum, düşün. Sonra bu kötü uyku düzeninden dolayı, eee, iştahımdan olmuştum, işte, zayıflamıştım, sonrasında çok uyuyordum. Yani, böyle, 5.00'e kadar uyumalar s düşün, yani, sabah 6.00'da yatıp akşam 5.00'e kadar uyumalar falan. Bayağı kötü dönemlerim oldu, yani, uykuyla ilgili aslında.
I hı. O! Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı, ne gibi? I hı. Evet. O! A, anladım. I hı. <chuckles> Hı hı. Anladım. Yani, sadece yetersiz uyuma da değil, saat olarak da tamamen, eee, hani, düzeninin altüst olduğu dönemler olmuş, yani.
Evet, kesinlikle.
Anladım. Peki, yani, genelde aslında bu bazı kişileri kilo alma olarak etkileyebiliyor. Sende, hani, bu şekilde düzensiz uykudan dolayı öğünlerini atlama gibi bir durum mu oldu? O yüzden mi kilo verdin?
Eee, ya aslında yapım gereği daha çok böyleyim ben diyebilirim. Emm, eğer iyi uyumu uyuyamıyorsam hatta bu
Hıı. Hı hı.
yani şu an bile olur. Yani diyelim ki bu bu gece 3 saat veya 3.5 saat uyudum. Ertesi gün 1 tane öğünü atlayabilirim. Mesela akşamı veya öğleni atlayabilirim. Çünkü vücudum yemek yemek istemiyor öyle bir durumda. Eee, bende böyle bir etkisi var. Eee, o öyle olunca da, işte, emm, zayıflayabiliyorum. Yani, bu çok, eee, üst üste tekrarladığında o üniversite dönemindeki gibi. Öyle bir durum yaşamıştım, evet.
Evet. Tamam. Hıı. Hıı, anladım. Hı hı. Evet. Anladım, yani, böyle bir durumda muhtemelen direncin de düşüyordur, yani, hastalıklara yakalanma riski de artabiliyor, grip olsun vs. o anlamda gerçekten uyku çok önemli. Peki, eee, şu anda mesela dikkat ettiğin şeyler neler? Yani, bir rutinin var mı? Eee, hani, kaç gibi uyuyorsun, kaç gibi kalkıyorsun genel olarak, eee, ya da hafta sonu ile hafta içerisinde bir fark oluyor mu?
Tabii. Hı hı. Evet, eee, şu an aslında 6,5 saat uyumak bana yetiyor. Iıı, işte, diyelim ki 00.30'da yattım ha gece, ııı, saat 07.00'da uyanıyorum genelde, ımm, 09.00'da işe başlayacaksam saat 07.00'da uyanmak, 6,5 saat, böyle, deliksiz bir, iii, güzel uyku bana gayet yeterli oluyor. Aslında bunun da etkisi spor yaptığım için de olsa gerek. Bazı insanlar yetmediğini söylüyorlar. Ama bana, ııı, spordan dolayı, ııı, o daha kaliteli uyku uyuduğumu düşünüyorum.
Tamam. Evet. Hı hı. Aha, evet. Hı hı. Anladım. Yani, aslında saat olarak fazla değil ama yeterli olduğunu düşünüyorsun bu sebeple.
Evet.
Anladım. Peki, hafta sonunda hi hani, herhangi bir değişiklik oluyor mu? Daha geç kalkma vs. gibi.
Yani, evet biraz daha olabiliyor. Iıı, işte, belki 01.00'de, 01.30'da yattığım zamanlar oluyor o zaman. Misal bir film izleme durumu olabilir. Belki bazen dışarı çıkma durumu olabilir. Eskiden daha çok dışarı çıkardım, ııı, bir de yaşadığım ülke İspanya olduğu için burada gece hayatı da çok geç başlıyor. Saat 01.00'de başlıyor, ııı, 06.00'ya kadar. Öyle dönemlerim de doldu ama artık, ııı, öyle çok çıkmıyorum. Bir de, yani, nadiren, böyle, işte, en fazla, en geç 02.30'da dönmüştüm mesela geçenlerde. O da çok nadir dediğim gibi.
Yoksa aynı mı? Hı hı. Evet. O. Doğru. Hı hı. Hı hı. Nadiren o zaman. Hı hı. Hımm. Hı hı. Anladım. Yani, sonrasında da o uyku düzenini çok bozmuyor aslında. Sonraki günler devam ediyorsun aynı şekilde.
Yani, 2.30'da uyuyorsam e ga 2.00, 2.30'da geldim eve 3.00'te uyudum mesela o gün, eee, 9.00'da kalktım. 6 saat yine, hani, aşağı yukarı bir, iii, 6 saat, 5,5 saat yine yeterli oluyor öyle bir durumda.
Ha ha. Anladım. Peki, kafeinle aran nasıl mesela? Yani, o seni etkiliyor mu genel anlamda, hani, gündüz verimli olma konusunda olabilir ya da uyku düzenini belki etkiliyor olabilir, hani, emm, sık çay, kahve tüketiyor musun?
Evet. Eee, yurt dışına taşındığımdan beri daha çok kahve içiyorum burada. Sabahları kahvaltıyla kahve içmeyi seviyorum. İlk, kalkar kalkmaz içenlerden değilim. Bana, böyle, eee, mantıklı gelmiyor. Böyle, kalkınca hemen bir mideye bir şey göndermek, eee, içecek veya yiyecek. Biraz, böyle, zaman geçmesini seviyorum. Eee, hatta, böyle, bir, emm, bence yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Bir su yeterli oluyor sabah kalkınca. Eee, işte, ondan sonra, eee, bir de akşam, daha doğrusu eğer b imkânım varsa, bu genelde hafta sonları oluyor veya, işte, cuma günleri oluyor. Böyle saat 16:00'da bir 20 dakikalık şekerleme yapmayı seviyorum ve bu inanılmaz, ııı, zihne iyi gelen bir şey olduğunu düşünüyorum, bunun. Hatta bunu yapan bazı ülkeler de var, mesela Japonya'da ofislerde 20 dakikalık uyuyabiliyor insanlar, eee
Hı hı. Tamam. Hı hı. Tamam. Sonra? Evet. A a! Hıı. Evet. Hı hı.
mesela, o yüzden bence çok yararlı bir şey.
Peki, sadece 20 dakika yeterli oluyor mu ya da gerçekten, emm, yi 20 dakikalık bir uyku için, uykuya dalabiliyor musun hemen?
Eee, işte, onun zamanı var. Yani, diyelim ki öğlen yemeğini 13.30 veya 14:00'te yedin ya, eee, sonra çalışmaya devam ediyorsun. İşte, gözlerin falan yoruluyor biraz. İşte, bilgisayarda çalışıyorsan mesela. Iıı, işte, sakinleşiyorsun gayet. Eee, akşamüstü oluyor, enerjin düşüyor ya. İşte, o anda bu 16:00'da olur, 16:30'da olur. Eee, vücudun zaten onu hissediyor. Yani, öyle bir durumda
Hıı. Evet. Hı hı. Eve Hı hı. Hıı.
kapatıyorsun bilgisayarını. Ara veriyorsun biraz. Öyle, gidiyorsun yatağına. Eee, m hatta 5 dakika sonra o, kendiliğinden uyku geliyor. Eee, i işte alarm kuruyorum ben, öyle hissettiğim zaman hemen alarmımı kuruyorum. Eee, çok güzel mışıl mışıl uyuyorsun. <chuckles> Müthiş bir şey diyebilirim.
Tamam. Hı hı. Tamam. Süper. Yani, hiç, böyle, uyanamadığın oldu mu peki? Hani, 20 dakika diye yatıp, ııı, sonrasında alarmı kapattığın oldu mu?
<chuckles> E evet, oldu. Şimdi onunla alakalı aklıma bir şey geldi. <chuckles> Şimdi çok, böyle, şa şapşal hissettiğim durumlarda mesela. Eee, okuldan geldikten sonra emm
<chuckles> Hımm. Ne olmuştu? <chuckles>
böyle, uyu uyuyup, i şte, eee, g genelde bu kış aylarında oluyordu. Yani, işte, diyelim ki 3.00'te yattım. Saat a al akşam 6.00'da 6.30'ta kalkmışım, hava da kararmış. Böyle, ertesi gün oldu da, işte Evde kimse olmuyor bir de annem, böyle, komşuya falan gidiyor. E evde kimse olmuyor ya, yani, "A! İşte, ben okula geç kaldım." falan hissiyatı oluyor, böyle. Küçükken bana oluyordu bu. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles>
Gerçekten, hani, çok garip bir durum. O geldi aklıma şimdi.
Hımm, anladım. <chuckles> Doğru, evet, onu çoğu kişi yaşıyor aslında. Özellikle küçükken olabiliyor bu şekilde. Peki, emm, şimdi, 20 dakikalık uykudan bahsettik ya, eee, bi bir yöntem daha var diye duymuştum. Eee, kahve içiyorsun. Özellikle küçük bir miktar, hani, kafein almak adına kahve içiyorsun. Sonra 20 dakika uyuyorsun ve uyandığında sanki yeniden kalkmışsın gibi oluyorsun diyorlar. Böyle bir şey duymuş muydun, hiç denedin mi?
Evet. Hı hı. Emm. Kahve içiyorsun, uyuyorsun, öyle mi? Yanlış mı anladım?
Evet. Hı hı. Yani, bu 20 dakikalık uyku yine aynı şekilde, senin yaptığın gibi ama onu yapmadan önce, hani, mesela bir, eee, küçük fincan espresso gibi düşün. Böyle, küçük bir miktar kahve içiyorsun, onu içer içmez 20 dakika uyuyorsun.
Evet. Ha, Iıı, hiç denemedim.
Sonra yine alarmla uyanıyorsun. Böyle bir teknik de varmış. Bazı kişiler, emm, olumlu sonuç alıyormuş diye duymuştum.
Anladım. Ben onu hiç den yani, bilerek denemedim. Ama, emm, 1 defasında yatmadan önce kahve içip, eee, yatmak uyumak istedim. Ya, şekerleme yapmak istedim. Ama bende o olmadı. Uyuyamadım. Hatta, böyle, kendimi kötü hissettim. Çünkü ben kahve içtikten sonra, eee, uzanırsam, eee, vücudum rahatsız hissediyor. Yani, o zaten o kan dolaşımından dolayı, işte, emm, hareket etmem daha mantıklı olur. Hatta ben onu severim. Eee, ben tam tersini yapıyorum, şekerlemeyi yapıp kalkınca bir su içiyorum. Bir 10 dakika sonra bir kahve içtiğim zaman o kahveden hem daha çok keyif alıyorum. O kahveden sonra zaten güzel, böyle, bir zihinde bir, emm, işte, bir, eee, uyanma oluyor. Akşamüstü mesela çok daha enerjik ve, emm, çok daha istekli oluyor mesela, eee, eee, insan gerçekten her konuda.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Hı hı. Sonra kahve. Hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım, yani, dediğin mantıklı aslında. Hani, sonrasında da, eee, aynı şekilde verim alınabilir ki, zaten kahve gerçekten herkese aynı etkiyi yapmayabiliyor. Dediğin gibi, hani, sende mesela yaşanan durum, yani, bir, emm, olumsuz etki de olabiliyor, hani, sonrasında uyumaya çalışınca. Hani, çünkü kahve biraz zaten mideyi vs. de etkileyebildiği için hangisi uyuyorsa aslında onu denemek lazım dediğin gibi. Peki, emm, özellikle şimdi bir uyku düzenin olduğundan bahsettik zaten
Evet. Tabii.
Emm, sosyal medya olabilir, telefon olabilir, teknolojik herhangi bir şey olabilir. Bunlar hiçbir şekilde uykunu etkiliyor mu? Hani, bu anlamda aldığın önlemler var mı? Dikkat ediyor musun?
Emm, ya bende şöyle bir şey oluştu son zamanlarda. Eee, yatmadan önce 5 dakika bir mavi ekran yani ma eee, mavi ekran ışığına bakmak, telefona bakmak benim uykuya dı eee, dalmamı daha çabuk kolaylaştırıyor. Emm, evet, yani bazı insanlarda bu tersi oluyor. Bende, eee, böyle bir etkisi var. Eee, bu ve bunu yapıyorum.
Hıh. Evet. Hadi ya. <chuckles> Evet. Genelde ara verirler, hani, 1 saat vs. öyle uyurlar aslında sende tam tersi. <chuckles>
Hı hı. Evet. Tam tersi, böyle bir bakıyorum. Ö eee, gözlerimi yoruyorum böyle biraz, eee, 5 dakika boyunca. Sonra hemen işte, eee, alarmımı kurduğum için zaten hemen bırakıyorum onu kenara. Veya şarjda da bıraktığım oluyor bazen. Emm, tam tersi. Yani hatta kalkınca sabah, eee, direkt telefonuma bakmak benim yataktan kalkmamı daha erken sağlıyor yani 5 dakika bakıyorum. Tabii bakarken zaten gözlerim açılıyor, okurken. Sosyal medyaya bakıyorum. Ay, kim ne paylaşmış? 5 dakika sonra yataktan kalkıyorum mesela.
Hı hı. Hıı. Tamam. Hı hı. A! Çok ilginç. <chuckles> Hı hı. Yani gerçekten tam tersi bir etki çünkü çoğu kişi der, yani, sosyal medyaya baktığım için yataktan kalkamadım, işte, ya da gece mesela bakarken bir haber görüyorlar, bir bir şey oluyor. Onların uykusunu daha çok açıyor mesela. Öyle olduğu için de hâliyle bu sefer, hani, uykuya dalmakta zorluk yaşıyorlar genelde. Seninki o yüzden ilginç olmuş cidden.
Evet. Doğru. Tabii, tabii yani, iii. Eee, ııı, tabii böyle çok, çok olumsuz bir haber olursa ben benim de uykumu kaçırabilir ama, emm, ya genelde zaten haber sitelerini takip etmediğim için çünkü çok böyle, eee, toksik, eee, bir durum oluyor bir saatten sonra. Şu şunu vurmuş. Şu şunu öldürmüş. Bunları i eee, okumamayı, takip etmemeyi seviyorum aslında.
Hı hı. Hı hı. Doğru. Hımm, anladım, yani, özellikle gece zaten daha, böyle, sakin, eee, belki komik şeylere vs. mi bakıyorsun?
Emm, komik şeylere veya, işte, kim, nereyi gezmiş mesela veya bu, emm, teknolojiyle alakalı şeyleri de mesela seviyorum. Bu yapay zekânın son zamanlarda gelişimi çok ilgimi çekiyor. O yüzden daha çok onlardan da bir 5 dakika bir bakıyorum. Sonra veya, işte, WhatsApp'tan biri yazmış mı ona bakıyorum, cevap veriyorum. Hemen yatıyorum sonra.
Tercihen. Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki, yani, bu şekilde aslında bir rutinin olması, hani, "arada kestirme de yapıyorum" dedin, hani, "onun da olumlu etkisi oluyor" dedin. Eee, genel anlamda, yani, aslında bir, hani, günün verimli geçiyor anladığım kadarıyla. Yine de, hani, özellikle mesela eski hâlinle kendini kıyaslayacak olsan, hani, uyku düzeninin olmadığı hâliyle kendini kıyaslayacak olsan, hani, en çok etkisini ne, ne anlamda görüyorsun? Yani, atıyorum işindeki verimlilik mi yoksa genel anlamda, hani, daha yüksek bir modda olmak mı? Yani, seni en çok ne şekilde etkiledi bu, eee, düzen?
Evet. Hı hı. Emm, yani, verdiğim kararlarda mesela eskiden, eee, kararsız kalıyordum. İşte, "karar yorgunluğu" diye bir şey var. Çok düşünüyordum bir karar verirken. Ama şimdi çok daha net ve bu sporu yapmam, spor yapmak da mesela yardımcı olur bu konuda. Zihin, iii, netliği diye bir şey kazandırıyor insana. Eee, yani, iii, kararsızlık vermiyorsun. Direkt böyle, hani, nokta atışı kararlar verebiliyorsun. Mesela bu yönden iyi diyebilirim. Hayatım için, eee, daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında işle alakalı konsantrasyonum daha çok yüksek oluyor. Biri bir şey söylediği zaman hemen, böyle, not alabiliyorum. Eee, işte, kendimi daha iyi toparlayabiliyorum. Stresim daha az oluyor. Eee, yani, bu tarz şeyler diyebilirim.
Hı hı. Hıı. Evet, hı hı. Hıı. Çok iyi. Hı hı. Anladım. Yani, özellikle dikkat dağınıklığı anlamında da etkisi olmuş o zaman.
Tabii, tabii, tabii kesinlikle.
Yani, daha sakin bir ruh hâli, yani, o da hâliyle kararlarını vermeni etkiliyod Gerçekten iyi, yani. Hani, bu şekilde, eee, özellikle seni, hani, telefonun etkilememesi, onun dışında düzenli egzersiz de ya yapıp aynı şekilde uyku kalitene katkıda bulunman gerçekten çok güzel. Eee, çok da keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim.
Evet. Benim için de öyleydi. Ben çok teşekkür ederim soruların için. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Görüşmek üzere.